はい。ええとですね、私、最近、あの、夜中に2回ぐらい、あの、ちょっと、起きるようなことがございまして、ええあ、はい。で、ちょっと睡眠の質が悪くなってるなっていうふうに思ってるんですね。 はい。で、あの、その、睡眠の質が悪くなっている理由の一つに、えっと、2か月ぐらい前から、新しい仕事が、ちょっと、日中やってるんですけれども、ええと、そのお仕事がですね、えっと、時に、あの、夜勤みたいな形で、いあ、はい、そうなんです。で、夜中 <chuckles> あの、ちょっと、えっと、まあ、カウンセリング的なお仕事を夜中にやるという仕事なんですけれども。うそうなんです。で、あの、これを求めている方たちというか、私たちが、その、ええ、カウンセリングをやらないといけない方たちっていうのは、要は、あれですよね、24時間シフトの、SNS プラットフォームのパイトえっと、サイトパトロールとかをやってる方たちが対象なんですね。なのではい。で、あの、SNS の、要は、投稿って24時間やってるのではい。で、それをやってる方たちが、まあ、変な、何というかな、投稿だったり、あの、ライブだったり、要は、ええ、何て言うんですかね、あの、暴力とか、あの、性的なこととか、あとは、そういう、残虐なことだったりとか、そういうのを投稿する人がいないかをチェックしている人たちのために、ちょっと、こう、カウンセリングをする、みたいな感じで。はい。はい。
はい。 あ、そうなんですか。 うん。 はい。 うん。 はい。 ああ、そうですか。乱れますね、それは。うん。 うん。 <laughs> 夜中にカウンセリング。へえ。 はい。 はい。 うん。 うん。 はい。 あ、す は、そうなんですね。うんうん。 うん。 そうですね。うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 うん。 はい。 なるほど。すごくね、尊い仕事だとは思うんですけれども、その、ね、夜勤もあって、そのような、ね、ええと、まあ、精神的に結構ダメージを受けるような仕事をするっていうね、だいぶ大変ですよね。